بالضبط، ف فكان ليّا واحدة صاحبتي بقى منهم قريّبة لدرجة إن أنا كنت دايمًا باشوفها، إحنا كنّا دايمًا كلّنا مش أنا لوحدي بنشوفها فوق الملاك، إن هي دايمًا بتصلي، دايمًا عارفة ربنا، ز دايمًا ما بتحطش ميك أب، دايمًا لبسها واسع، كلّها حاجات كده تقول لِك إن هي شخصية هادية، ما بتتحركش، ما بتخرجش، ما بتعملش، كلّها حاجات جميلة، <laughs> كلّها مواصفات إن دي واحدة جميلة، وف وطبعًا إحنا عدينا بحاجات كتير، يعني معنى كده إن هي عارفة عنّي كُلّ حاجة وإحنا عارفين عن بعض كُلّ حاجة، أيًا كان بقى بلاوي الطفولة كلّها إحنا عارفينها عن بعض.
آه. إمم. آه. إمم. آه. كلها مؤشرات كويسة لحد دلوقتي. آه، آه. إمم أنت كنتم قريبين من بعض أوي يعني؟
<clears throat> كنّا كلّنا قريبين من بعض لدرجة إن هو يعني أنا في العادي أهلي دايمًا قافلين عليَّ، دي الوحيدة اللي كنت باروح واقعد عندها في البيت وممكن أس يعني نسهر سوا وكده، دي الوحيدة بمعنى كلمة الوحيدة.
آه. دي الوحيدة! يعني حتى أقرب ليكِ من بقية صحابك ال4 أو ال5.
إمم. بالضبط، أنا كنت بارتاح معاها إنها هادية، عارفة أمّا تحكي لحد واللي هو م تمام إن شاء الله خير، آآ، ربنا معا كلّها حاجات لذيذة خالص.
إمم. إمم. اهم.
ف آمم، دايمًا كنّا بنعرف ك عن بعض كل حاجة، هي كانت مرتبطة بحد من أيام أولي ابتدائي مثلًا. <laughs>
إيه! <laughs> ثانية واحدة. <laughs> أولى ابتدائي! <laughs> آآ آه.
<laughs> هو ثانية واحدة فعلًا، <laughs> اللي هو كان معانا في الفصل يعني، فاهمة؟ فكملنا بقى، كملنا مع بعض، تمام هي مرتبطة بيه ما عنديش مشكلة ترتبط بيه من KG زي ما هي عايزة.
آه. أولى ابتدائي بس سِن صغيّر شوية؟ <laughs>
صغير جدًا، بس خلاص الاعجاب بقى من أول نظرة ما ما ليش فيه يعني دي مش بتاعتي.
إمم.